Ja, ich weiß.
Ja.
Ne, also das ist aber ich war e es es ist halt es ne, du hast es im Grund und das ist manchmal auch das. Man versucht, das Richtige zu tun, ne? Und dann macht man sowieso falsch. Also, das ist das ist auch so was, was ich lernen musste irgendwie, dieses ne, man man macht und tut und will eigentlich nur dem anderen Menschen helfen, aber dann kriegt man trotzdem noch mal eine drauf, ne? Also, das ist so
Ja. Ja. Ja. Und dann habe ich dann hat man natürlich viel Zeit nachzudenken: „Ja, wie konnte es dazu kommen?“
Mhm.
Und dann dann dachte ich nur: „Okay, letztendlich ist es 'n Kulturunterschied. Der Typ ist im Dorf, in der Türkei aufgewachsen, großes Ego.“
Ja, ja. Mhm.
Das würde ich ja normalerweise erwarten, aber er hat immer 'n anderen Eindruck gemacht. Immer so Bücher gelesen, Nietzsche, dies und das. Ich dachte: „Okay, mal einer, der in Ordnung ist.“ Man muss ja nicht alle über 'n Kamm über einen Kamm scheren. Aber, am Ende dann war er doch
Mhm. Ach Gott. Ja, ja. Hm. Ja, ne, ist auch Mensch, das tut mir leid, ja. Das ist s es ist nicht nie einfach, solche Situationen, ne? Das ist aber du musst auch deine Grenzen dann irgendwo setzen, ne? Weil das ist Mhm.
hat er doch den Vorurteilen entsprochen. Ja. Ist auch ja, mein Fehler irgendwo. Also, ich sage ja auch nicht: „Alle sind schlecht. Ich bin der Gute, ich bin der Unschuldige.“ Als er zum 2. Mal nach Barcelona kam, hätte ich sagen sollen: „Du, ich habe mich unwohl gefühlt, i weil ich bin's nicht gewohnt nicht mehr so lang meine Wohnung zu teilen. Das ist einfach meine Höhle.“
Ne, aber Mhm. Ja. Mhm. Ja, ist doch klar, hm.
Und i im Moment habe ich ich habe ja seitdem halt, äh, ein sch äh, mich entschieden, meine Wohnung gar nicht mehr zu teilen, ne? Und muss ich dann die Ausgaben kürzen, aber es geht einfach nicht. Man muss ja auch irgendwie seine Lehren ziehen.
Ja, glaube ich dir gerne. Nein, und da kommt auch irgendwo ich glaube auch, es hat auch was 'n bisschen mit Alter zu tun. Also, ich weiß nicht, aber s umso älter ich geworden bin das ist so schwer, äh, jemanden zu finden, mit dem du auch wirklich klarkommst, ne? Und wo das sich also, wo das gut klappt und wenn's dann auch noch deine Wohnung ist. Man braucht ja auch seine Zeit alleine, und man man braucht irgendwie auch sozusagen seine 4 Wände, ne? Und, ähm
Ja, genau. Auf jeden Fall. Ja. Er war auch viel jünger. Du hast recht. Der Altersunterschied, spielt 'ne große Rolle. Auch wenn man's am Anfang nicht merkt, auch wenn man sagt: „Ich bin tolerant gegenüber jedem, egal wie alt, wie jung der ist.“ Aber, es scheitert am Ende.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ne, da da hast du recht, ja. Na, Mensch, du. Danke dir.
Dir auch.

Ja, da sagt sie, ja, weil sie das Gefühl hat, dass ich sie jetzt da reinzwingen würde. Da sage ich: „Also, reinzwingen?“
Hm, oh. Kann das sein, dass es wegen der Ord wegen dem Thema Ordnung war? Sie fühlt sich frei, sie muss nichts aufräumen, und wenn dann ein Mensch kommt, der sagt: „Komm, räum doch mal auf, das sieht nicht gut aus“
Äh Vielleicht, ich weiß es nicht. Ja, habe ich aber nie gemacht, ne? Ich war ja nie irgendwie ich habe ihr ja nur ge geholfen, wo ich konnte, ne? Habe ihr teilweise auch ihre Wäsche gewaschen, weil sie die halt einfach liegen hat lassen, und dann sage ich: „Du, soll ich das mit waschen“? Dann sagt sie:„ Ja, wasch mal mit.“ und so. Ich habe keine Ahnung, aber ich glaube, das hatte eher was ich habe das dann im Nachhinein auch erfahren, ähm, was mit mit 'ner ganz komischen Konkurrenz zu tun, weil das 'n ganz kleines Dorf ist, und weil sie, ähm, so die, äh, Frau ist, die halt single ist und so. Und wenn jetzt dann noch 'ne Frau dazukommt, die single ist, dann sind ihre Chancen irgendwie gedämpft.
Ach so. Seltsam. Okay. Mhm. Ja. Ja. Okay. Ja. Oh Mann, ist doch nicht dein Ernst.
Ja, ja, ich habe das dann von 'ner anderen Person erfahren, ja. Und d das war für mich ganz schlimm. Ich habe dann auch die Freundschaft beendet, musste ich einfach, weil das war für mich keine richtige Freundschaft.
Genau, ja. Ja, bei, Enttäuschung, es kommt immer auf so 'n Grad an, ne? So wie enttäuscht man ist, was da genau passiert ist. Also, ich habe gemerkt, ich ich hatte so was von die Schnauze voll von einigen Leuten.
Genau. Mhm. Ja.
Und dann aber irgendwie komischerweise komme ich dann nach ei nach Monaten immer in so 'ne Art, äh, Prophet-Modus, wo ich dann den Leuten vergebe. <chuckles> 'N Freund von mir hat das letztens so genannt, das fand ich so zu zutreffend, ja. Am Anfang schon, ich schreibe die Menschen ab, aber aber weißt du, ich denke auch immer
<laughs> Ja, ja, na ja, gut. Du bist halt nicht nachtragend, das ist ja auch okay, ne? Ja. Aha.
Das mag jetzt komisch klingen, aber ich denke immer noch, weißt du, wir sind nicht für immer hier. Was ist, wenn ich morgen höre, dass der Mensch gestorben ist?
Mhm. Ja.

Okay.
Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe versucht, ihn davon abzubringen.
Aha.
Hat nicht geklappt. Dann hab ich gesagt: „Okay, dann sag ihm wenigstens früh genug Bescheid, damit er frühzeitig suchen kann andere Arbeit.“ Und dann w wusste ich nicht er meinte: „Ja, ich sage es ihm in 2 Wochen.“ Und dann wusste ich nicht, wie ich vorgehen soll und ich wollte jetzt mit keinem
Ja, ja, eben. Mhm. Ob du's dem teil mitteilen solltest, ja. Ja, ja.
Ob ich es sofort sagen soll, oder ob ich wirklich warten soll. Ich wollte auch nicht mit seinem Chef, äh, sch schlechte Beziehungen haben. Habe ich mich an meine beste Freundin gewandt und gesagt: „Du, die Situation ist so und so, was soll ich machen? Was würdest du tun an meiner Stelle?“ Und er war am Ende dann sauer darüber, warum ich ihr das anvertraut habe. Ich habe gesagt: „Du, ich habe ja nicht hinter deinem Rücken geredet im schlechten Sinn, sondern ich wollte dir helfen“
Mhm. Ja. Mhm. Ja. Ja, ja, du wolltest nur 'ne ja.
„Ich habe 2 Wochen lang an dich gedacht auf der Arbeit“, habe ich gesagt. „Was soll ich machen? Was soll der Typ machen, wenn er auf einmal seine Arbeit verliert?“
Mhm. Ja, ja, sicher.
Und man kann ja trotzdem sagen, er hat trotzdem recht, ne? Auch wenn ich's gut gemeint habe, ich hätte es nicht sagen sollen. Das ist okay, wenn man das so sagt. Aber seine Art, er meinte: „Ja, wenn wir jetzt in der Türkei wären, in meinem Dorf, dann hätte ich dich jetzt verprügelt.“
Ach, hör auf, echt?
Ich habe gesagt „verschwinde" habe ich gesagt: „Nimm deine Sachen und hau sofort ab.“ Und, äh, nach paar Tagen war er dann auch raus.
Ja, gut, gut. Mhm.
Und, ja, das fand ich schon enttäuschend, ne?
Ja, ist natürlich enttäuschend. Das ist auch ne? Ich ich denke mal, er war wahrscheinlich auch, ne, in dann in so 'ner Situation er ist auch dann ne? Da ist der Stolz verletzt, Ego ist verletzt, der hat seinen Job verloren, ne, und hat ja das Gefühl, dass dass so alle davon wussten, nur er nicht, ne?
Ja. Ja. Er wurde nicht rausgeschmissen am Ende nicht. Weil er hat dann den Chef angesprochen, gesagt: „Warum hast du meinem Mit meinem Mitbewohner gesagt, dass du mich rausschmeißen willst? Sag's mir doch, wenn du 'n Problem hast." Ähm, na ja, und ich habe ihm am Ende gesagt: „Du, wenn ich 'ne schlechte Absicht hätte, wenn ich so hinter deinem Rücken dann würde ich dir doch nicht sagen: ‚Bleib bei mir 5, 6 Wochen umsonst und zahlen kannst du irgendwann später.'“ Und er hat hier bei mir für 300 € gewohnt. Das ist hier in Barcelona direkt im Strandviertel. Das ist geschenkt.
Ach, hat er nicht? Ja. Ja, natürlich, klar. Natürlich nicht. Ja. Ah, Wahnsinn, ja, natürlich, natürlich. Ja.
F Also, dass sind zehn Euro pro Tag, wenn du mal so überlegst und für und diese, wie heißen diese Hostels, wo man mit 7, 8 Leuten ein Zimmer teilt, ein Zimmer mit Hochbetten, da zahlst du mindestens 20 25.
Ja. Mhm. Die die sind teuer. Ja. Mhm.